ฝั่งทางของบ้านอะค่ะ ถ้าเป็นกับครอบครัวเนี่ย ก็จะฉลองกันในบ้านเลยค่ะ ก็คือเน้นง่าย ๆ ก็คือสั่ง ค ร้านอาหารที่ชอบมาทานด้วยกัน แล้วก็สั่งเค้กมาเป่าค่ะ แต่ถ้าว่าถ้าไปกับเพื่อนก็จะมีความติด glam ขึ้นมานิดหนึ่ง ก็จะเป็น <chuckles> ก็อาจจะไปร้านอา หารทะเล ใช่ค่ะ ถ่ายรูปสวย ๆ ร้านอาหารดี ๆ ก็คือถ้าไปกับเพื่อนจะเน้นคอนเทนต์มากกว่าค่ะ เน้น ถ่ายรูป แต่ถ้าอยู่จะ กับบ้านก็จะเน้นสิ่งที่ชอบเน้นความง่าย ๆ ค่ะ แล้วฝั่งคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ?
อือฮึ อืม ค่ะ อืม โอ้ ถ่ายรูปสวย ๆ ใช่ไหมคะ? เออ อือฮึ อา อือฮึ